Ähm, mit 'nem kleinen Schuss Milch drinnen, aber ohne Zucker ohne Zucker. Ja.
Ah ja, okay. Okay, und trinkst du den ganzen Tag über Kaffee oder ist es nur ein morgendliches Ritual?
Den ganzen Tag tatsächlich. <laughs> Ähm, ich trinke immer so 2, 3 Becher am Tag.
Okay. <snorts> Ach ja, das geht aber. Manche trinken ja was weiß ich, wie viele Tassen. Ich finde, das geht.
Ja. Ja, das stimmt auch. Ich finde auch also, ich habe auch mal eine Ärztin gefragt, ähm, ich hatte früher mal 'ne Schilddrüsenüberfunktion und war dann manchmal bisschen unruhig und habe gefragt: „Kann es vielleicht auch durch mein Kaffee noch mehr kommen?“, und dann hatte sie mich nämlich auch gefragt: „Wie viel trinken Sie denn?“, und dann meinte ich: „Ja 2, 3 Becher.“, und dann meinte sie auch: „Ne, das eigentlich kein Problem. Das ist immer noch“
Ja. Okay. Ja. Das habe ich früher auch so gemacht, als ich ihn noch vertragen habe. Das kam urplötzlich mit der Unverträglichkeit. Das war echt etwas, äh, frustrierend. Aber, ähm, äh, nachdem ich da Espresso geht, das habe ich dann rausgefunden, nachdem ich 'ne Weile dachte, ich kann gar nichts mehr w Derartiges trinken. Aber Espresso geht und daher habe ich jetzt auch diese Nespresso-Maschine oder gehe zu Starbucks, weil da weiß ich auch, dass ich's vertrage.
Ja. Ach s <chuckles> Ach, Mensch. Ja, das glaube ich. Aber Espresso geht? Sehr schön. Mhm. Mhm. Mhm. Sehr gut. Na, dann ist ja schön, dass es 'ne Alternative gibt. <giggles> Ja.
Weil das Ja, Gott sei Dank. Trinkst du auch Tee?
Ja, Tee trinke ich auch gerne, ähm, tatsächlich sehr gerne Schwarztee, wo auch halt wieder Koffein drin ist. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich die ganzen Tees mag, wo anscheinend Koffein drin ist. Es gibt ja auch Grüntee, da ist auch Koffein drin, oder ich glaube, selbst im Rooibos-Tee ist 'n bisschen Koffein drin.
Ah, ja. N ja. Ah, ja. Ja. Ja. Ah. Okay.
Und dann habe ich halt irgen also, das habe ich irgendwann erst rausgefunden und dann dachte ich: „Ist ja witzig, das sind genau meine liebsten, äh, Geschmäcker.“ <laughs>
Ja, das ist interessant. Also, ich trinke bei Tee eben gerade nicht diese Tee diese Tees, weil ich habe vom Grüntee mal 'ne durchwachte Nacht gehabt. Das wollte ich dann nie mehr wieder erleben und ich trinke am liebsten Früchtetees oder Kräutertees. Trinkst du die auch?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, tatsächlich auch. Ähm, da habe ich ganz viele sogar. Da habe ich sogar viele, die man, hm, wie sagt man, in diesen ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diesen Teelöffel, den man hat, wo wo man die Kräuter da rein tun muss.
Ja, ja, ja. Ja, genau, diesen, äh, Messlöffel, oder, meinst du?
Ja, genau. Ähm, äh, den habe ich tatsächlich und habe dann halt immer so 'ne Packung mit den Kräutern und dann kann ich das dann so ma manuell machen, wenn man das so sagen kann. Ja. <laughs> Ja, so mache ich das auch ganz oft, ja.
Ja. Ja, genau. Ja.